今、あの、お手元のに色々なデバイスを持っているケースあるじゃないすか。
はい。
で、そのデバイスがいろんなことをま、通知してくる時ありますよね。
そうですね、はい。
うーん、そのオンとオフっていうのって、どういう風に割り切ってますか？
ん、割りもう完全に割り切ってることが多いんですけども、まあ基本的にもうあのデフォルトが通知オフにしてます。
はい。 あ、デフォルト通知オフですね、はい。
はい。 それ、そうですね、はい。まあの何かで例えば、うーん、連絡があるよっていうこの時間にありそうな時っていうぐらいにはま、一応あの、オンにはしてる時はありますけども、あの、ま、ある程度の感覚でメッセージとか見たりとか、あとはま、電話だったら一応あの、かかってきたら取れるっていう状態にしてあるくらいですね。
割り切りですね、完全な。 うん。 はい。 はい。 あ、電話も、でもこれかかってきたら必ず出るっていうわけじゃないですよね？そういうスタンスであれば。
うそうですね。まあ、一応、すあの、ずうーん、サイレントモードにしてるので、基本的にデフォルトが。はい。なので、いやうん、あの、まあ、普通に、うん、ななんかあの、振動音が出るぐらいになってるかなっていう、あのはい、はい。あの、うん、電話だと、はい。ただ、ま、あの、んふ、もともと、やの、通知やめたのってのは、あの、SNS とかのそっちの方のいろいろ通知とかアプリの通知が、もうあの、ずっと見てるのが嫌だったっていうので、はい。
あ、電話も、はい。 バイブバイブでね、はい、はい。 はい。 はい。 <chuckles> あの、それっていうのは、なんか集中するようなお仕事をされていて、その関係で全部オフにされてるんですか？
そうですね、あの、制作系とかなんか創作系のことやってるので、それだとはい、あん何か集中してる時にそういうことが出てくると絶対にやっぱりもう嫌なのでっていうので、はい。
あ、なるほど。 ああ。やっぱりそういう風な中断が入っちゃうと、いいものが作れなくなっちゃいますもんね。
そうですね。やっぱりその、も、本当に、あの、ん集中しなきゃいけないって時はもう完全に電源を落としたりとかしますからね、やっぱり。
お、そこまでですか。
はい。
ああ。じゃあ、えっと完全に集中する時は電源を落とすけど、一応その以前の、ま、その前のタイミングだったらまだ電話のバイブは、きは聞くことができるってレベルなんすね？
そうですね、はい。一応それぐらいにしてます。うんうん。
うーん。 それ、例えば、えっと、人によっては、たと誰か誰からの連絡かっていうので区別するっていう人もいますけど、そういうこともありません？
あ、してません。一緒
いらっしゃいません。完全完全にオオフかオンかっていう。
はい。 でかあ、そうですね、はい。一応そういう感じにしてますね、はい。
あ。 ああ。お仕事上は、じゃあもう全くそれで支障はないわけですか？
あ、特に支障ないです、はい。 うんと。
ああ、なるほど。それはもうご自分の中で完結している仕事だからってことですね？
ん、ま、それもありますし、だいたいあの、まあ、リモート系の仕事であったりとか、あと、まあ、あまり日本とそこまで関わりがない仕事からだからかもしれません。これは。
はい。 に日本とですか？
はい。日本だったらもうすでになん、やって、ほん例えば日本の職場とかだったら多分あの常にあの電話が取れる状態とか、常になんかもうメッセージが来たら即に返さなきゃいけないとか、そういうのがあると思うんですけども、あんまりそっちに関わってないっていうのがあるからかもしれません。ひょっとしたら。
はい。 ああ。そうすると今のお仕事はまあ創作系ま創作系含めて、海外とリモートでっていうようなイメージですかね。
そうですね、はい。
ああ、え、でも、リモートワークの場合って逆にその通知をを受けて動くっていうケース多くないですか？
んと、通知を受けて動くま、あの成果物出すっていう、あのそういうものだと、特に通知を受けて動くってことは多分あんまりないと思うんで。
ああ、それは要はええと、出来高制っていうイメージですかね。
そうですね、はい。自分のペースでっていう。 はい。
流れなんですか。ああ、ああ。
そういう感じですね、はい。なので、うん、そういうものをまず選ぶようにしてて、ま基本的にその、常にうーんと、なんですかね、その時間帯も常に連絡取ってなきゃいけないとかいう仕事はやんないですね、あんまり。
あ。 はい。 はい。 ああ、なるほど。ご自分の、要は何て言ったらいいんでしょう。あの、世界っていうのがまず前提にあって、それに合わせて仕事を決めてくるっていうイメージですね、そうすると。
そうですね、基本的にはそうですね。あまりその向こうの世界に自分を完全に合わせなきゃいけないってのことが、あのそもそもあんまり好きじゃないのでっていうので。はい。
はいはいはい。 じゃあどちらかというと、ええと1人で黙々と仕事をするのが大好きっていう。
そうですね。そっちの方が合ってるっていう感じなので、まそれに合わせて通知ってのもなんですけども、あの、まも昔は結構そのちゃんと通知とかも入れてたんですよ、やっぱり。
はいはい。
ただ、あの、うーん、通知ずっと入れていくと、もう、何やって、いえうん、何やって1日中何やってるかっていうと、もうもうほぼほぼなんか、通知が来るたびにそれ見て、それ見て、見て見て見て、で、別に大したことでもなかったのに、じゃあそれを消して消して消してっていうもう、時間の無駄が凄く凄くて、辞めました。はい。
ああ。はい。 あ、いや、はい。ああ、そういう意味ではあの几帳面な方なんですね。そういう通知があるとすべて1つ- 1つ丁寧にやらないと気が済まないんすか？
うーん。 そうですね、はい。それかもう完全にやらないでもう通知がもう1万ぐらいあるとか、もう今今そうですけども、はい。
あ。<chuckles> ええ、ま確かにそうですよね。あの気になあの、1つ- 1つやらなければ気が済まない方であると、どうしてもま全部切っちゃった方が心の安全になりますもんね。
そうですね、はい。うん。なので、例えばこの時間帯だけならっていう、そういう風なこととかしたりとか、うん、それだったらできるんですよ、もう。
はい。 ああ。 でも全体的にはやっぱり無音の状態で過ごしたい？
そうですね。やっぱりあおうん、無音っていうか、まま、そうですね。あの、ん、特にあの音とか入ってくると結構気になるので、あとはあの例えば通知音とかで来るとなんかはい。それでなんか、一気になんか集中が途切れたりとかするんで。
はい。 はい。 はい。
はい。
ああ、そうするともうその状況を作ってお仕事問題ないし、ご家族のほうも問題はないんですか？
うん。 いや、特に問題ないですね。あんまり、うんと、いや、そんなにすぐ返してくれっていうことはまずないので、はい。
はい。あ、そうするともう割り切るっていうよりも
うん。 はい。
ご自身の、何て言ったらいいんでしょう、世界を作ってそれで何も問題はないっていう状態ですね。
まあ、そうですね、一応。うん。で、まあそれが、うん自分の世界が、うーん、もしもそれでできないってなった場合は、そっちもまあ割り切るというか、ま、どこまでお金を稼ぐために通知をオンにすしなきゃいけないか、それが、うーん、完全にすん、もう自分の世界を思いっきり侵食し始めたら、どこでなんか折り合いつけるかっていうとこになってくるんかなと思いますね。
はい。 あ。<chuckles> はい。 ああ。 今、例えばじゃあお仕事の関係でやり取りするっていうのは、もう本当にこれこれこういうことをしてくださいっていう依頼の依頼がやってきて
うんうん。 はい。
で、スケジュール決めをしたら、あとはスケあの要は納品がの時まではもうあとは自由に活動できるっていうイメージですか？
そうですね。その納品のそもそもそも納品の時までになんかあの色々細かくなんか指示されたりとか、そういうのがあの、うん、それだとあんまり好きじゃないってのもありますし、あのもともとあのそれ業務委託でそれやっちゃダメなんですよね、本当は。
はい。 <chuckles> ダメなんすか？
はい、あの、ろそ労務契約になっちゃうので。
はい。
はい、なので、本来それやっちゃダメなので、はい。べ別にそれを通知オフで全然大丈夫だと思っている、あの、ところがありまして。
はい。 え、ろ労務契約でダメっていうのは締め切りを決めることですか？
いや、あの業務委託だとその仕事の内容とかそういうことを本当に細かくいちいち指示してくるっていうのは、あのそれは労務を契約してるってことになるので、あの業務、あの、みなしみなしう業になっちゃうんですね。それあのはい。
はい。 はい。 ああ、はい はいはいはい。 要はあぬあれですよ。何時から何時まで働けとか、なな何時、ん、ここの連絡は出てくださいとか、そういうのはもう、ん、要は業務委託じゃないって話ですよね。
ないですね、それは、はい。
ええ、ん、ただ、業務委託の場合はあのおしりはやっぱ決まりますよね。
うん。 えっと、うん、おじおし
のうひのうひ納期日で納品日ですね。
あ、のんあ、納品日ですか。はい。それはもうあの、うん、それは決まりますね、もちろん。はい。それは、すあの、んん、何日何月何日までこれを一応納品してくれっていうのはありますね、はい。
はい。 ですよね。 あ、で、そうすると今のやしお仕事の進め方だと、その納品前にそれをもう先方さんに見せて確認していただくっていうプロセスも当然入ってきますよね。
うん。 あ、それは入ります、もちろん。で、それはなんかして、例えばあの、ま、例えば3回ぐらい、え、んん、まあやり取りして、ん、あの、それ、3回ぐらいまでのその、ん、全体の料金に入ってるみたいな感じで、あの、まあ、ずえ、1回さい最初にお渡して、それで向こうがなんかあの、ん、「うーん、ここ直して欲しい」とかそういうの来て、で、うん、それ2回目送って、またそこはそこへ修正して、で、最後の渡すみたいな感じの、やり方だったりとかしますね。
ああ、あ。 はい。 はい。 なるほど。で、そこのタイムスケジュールに余裕があれば、通知をオンにする必要もないすもんね。アクションを起こすのは常にあなたですもんね。見てください。
うん。 そうですね、けん。 そうですね、基本的には。 はい。
納品しましたっていうアクションを起こすのはあなたですもんね。
そうですね。そういう事になってきます。うーん。
ああ。 じゃあこれも本当にあの物理的にも問題ないし、心理的にも問題ないとなると、この状態を要は完全に割り切ってオフにした状態を続けていくのが自分にとってはベストっていうことですね。
うん。 はい。 うん。 そういう感じですね。はい。ま、あのオンにしてる時とかだったら、例えばあの誰かに会うとか、待ち合わせしてるとか、なんかそれぐらいの時かなっていうはっきり言って。うん。
はい。 <laughs> 確かにね。あの、そうですね。に最近は待ち合わせして人に会う時に携帯がないと会えませんもんね。
う、そうですね。うん。ま、でもそういう時でも基本的に通知をオフにしてて、そのメッセージアプリでちょっと貼ってるとかなんか、そういうそういう感じだったりとかもするんで。うん。まあ。
へたしたら。 ええ。 ま、確かに電話っていうよりもメッセージの方んなっちゃいますもんね、全部やり取りってんのは。
うん、そうなりますね、大体。うん。で、メッセージだとあの言っちゃったらもうあの、定期的にまあ自分でチェックしに行ったらいいだけなんで、うん、そんなに、そんなに不便は感じないですね。
ええ。 ありがとございます。じゃあ、一番最初に割り切って、全部オンにした時って、やっぱ気になりました？気になりませんでした？
ええと、割り切って全部オンにしてた時は、たあ、オフですか。はい、オフにしてた時は、そうですね、なんかちょっと、気になりましたけども。なうん。はい。なんか、な何かちょっと、うん、うん、ま、ミスってないかっていうか、あの、うん、す逃してないかっていうか、なんかそういうことは、うん、気になりましたけどもね、今はすちょっとしたらもう、どうでもいいやってなってきましたね。<laughs>
あ、オフオフにした時です。ええ。 気になりました？やっぱり。 <laughs> <laughs> あの、オンにしている方の心理って、今おっしゃってた、あの、逃れじゃないかってことなんすよね、結局。
はい。 そうですね、基本的には。うーん。
うん、あの小学校大好きな子が、今日病気で休むと、学校でなんか楽しいことがあるあるに違いないって言って、無理して行くようになるものに、似てますよね。
何かそれに似てますね、はい。うーん。あとは何でしょうね、あのなんか、ん、クーポンとかで、それで <chuckles> なんかいついついつまでに切れるからとか、なんか、そういうのになんか、うん、とかねとかと似てます、確かに。
うん。 <laughs> はいはい。分かりますね。 ああ。あ、でもそういう意味では、締め切りが決まってる、お仕事をされている時に、自分を追い込むためには、どうされてます？
うん。 はい。 へえ、そうですね。自分を追い込むためには、なんか、うん、ま、とにかく うーん、周りからの妨害が、少ないようにするとか、はい。<chuckles>
<laughs>
あとは、うん、あとは、まあ、1つのことだけに集中するとか、そういうことですね、まず。
なるほど。 ああ、そうするともう、仕事的には全部オオフの方が、逆に都合がいいわけですよね。割り切る、割り切らないじゃないんですよね、これね、もう。
うん。 そうですね。 ん、もう、そうそういう感じになってますね、確かに。
ふふーん。
うんうん。
でも、目覚まし時計ぐらいかけますよね？
うん。 あ、目覚まし時計は通知オンオフかけずあの、関わらず、あの、すぐに出るように、あむ出るすぐに出るようにっていうか、あの、音は鳴るようになってるんで。
うん。 なってます。あ。じゃあ、もうご自身の周りでは音が出るのそれぐらいですか？今はもう。
はい。 そうですね、それぐらいですね、音出るのって。あとは、まあ、ほんとに外からの環境音ぐらいっちゅうが、それぐらいぬほそれぐらいです。
環境音ぐらい。<laughs> あ、先ほど音が嫌い、音がそういう制作の邪魔んなるっておっしゃってましたけど、そういう意味じゃ、もうほんとベストな状況を作ってるっていう。
うそうです。
そのためにそのために要はオフにしてるっていう、もう意思表示ですね、完全な。
うそうですね、はい。なんかもう気づいたらそんな風になってたっていう感じですね。はい。<chuckles>
なって感じ。<laughs> だ、あ、それが許されるっていうのはだから制作物も、ものすごくにもう、うい必要なレベルに達してるってことですから、全然問題ないっすよね、もう。
そうですね、はい。 うんうんうん。
分かりました。今日はオフにする、割り切る、色々お話聞かせていただいて、ありがとうございました。
はい。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
どうも、失礼いたします。
はい、失礼いたします。